Meu Deus! Olha isso.
Pois é, menina, nem imaginava que eu ia casar. Nunca passou na minha cabeça, tipo, assim: "Ai, você um dia vai casar". Eu não não não não pensava nisso. Pois é, eu aceitei para ver de qualquer <laughs> eu aceitei aham aceitei.
Uhum. Olha só, me conte isso agora, que eu estou querendo pensar. É o seu marido?
Pois é, meu marido atual. Eu me casei com ele eu tinha 18 aninhos 18 aninhos, 18 aninhos. Eu me casei com ele sei lá 1 ano e meio depois que eu saí do ensino médio. E ele já era o oposto, né, ele já tinha, eh, a vida estável no trabalho, e, eh, muito exemplo de família e de casamento dentro de casa. Por exemplo, os meus sogros são casados já há 42 anos.
Gente do céu. Olha só! Uhum.